เออ ก็คือว่าการ์ตูนเรื่องเนี้ย มันเป็นแบบ เป็นการ์ตูนครอบครัว ใช่ไหมคะ? แต่ไอ้ ตัว Peppa Pig อะ เขาค่อนข้างจะเป็นเด็กที่ เอ่อ เห็น เขาเรียกว่าอะไรนะ เอาแต่ใจ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ชอบบุลลี คนอื่น เออ ใช่ ใช่ คืออาจจะแบบว่า
อา ใช่ ใช่ อืม เป็นไง? อ๋อ อ้าวเหรอ อือ เคยดู แต่ จำไม่ได้เหมือนกันว่าเนื้อเรื่องเป็นแบบนั้น Peppa Pig
อืม ม ประมาณนี้ คือมัน ก็ไม่ได้แบบเป็น ทุก ตอนอะค่ะ มันจะมีบางตอนที่แบบเหมือนเขางอแง หรืออะไรอย่างเงี้ย แล้วคราวเนี้ยมันก็จะมีแบบบรรดาแม่ ๆ ฝรั่งอะ ก็บอกว่า "โอ๊ย เนี่ยไม่อยากให้ลูกดู Peppa Pig เลย เพราะว่าบางตอนก็นิสัยไม่ดี กลัวจะเป็น" อา ใช่ กลัวลูกก็อปปี้ อะไรอย่างเงี้ย ก็มี drama กันในวง ในวงแบบแม่ ๆ แล้วก็คราวเนี้ยทางการ์ตูนอะ ทางผู้จัดอะ เขาก็ออกมาบอกว่า จริง ๆ แล้ว Peppa Pig อะ คือการ์ตูนที่เขาอะทำมาให้เหมือนเด็กจริง ๆ คนหนึ่งอะ ซึ่งเด็กทุกคนน่ะมันต้อง มี มีอารมณ์ แบบนี้อยู่แล้ว ใช่ ใช่ เพราะฉะนั้นคุณน่ะเป็น ค คนที่เป็นพ่อแม่ ก็ต้องคอยสอนลูกว่า เออ ว่า ใช่ เพราะเด็กอะยังไงเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว คุณจะให้เด็กแบบ รับแต่ สิ่งที่มันโลกสวยอย่างเดียวไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ย อืม คุณต้องคอย สอนลูก ซึ่งเราก็เห็นด้วยกับเขานะว่า เออ มันก็จริงอะ อืม
อือฮึ อือ ๆ เออ ๆ อืม อ๋อ ก็ อืม กลัวลูกก๊อบปี้มาแบบนี้หรือเปล่าคะ? อือ อ อืม อืม อืม เออ เป็นไง? อะฮะ อ๋อ ก็ต้องเป็นใช่ไหม? ก็จริง ๆ ก็ต้องสอนนะ ใช่ ๆ <chuckles> ใช่ เออ จริง จริง จริง อืม อะฮะ ใช่ เพราะว่า เพราะว่าเหมือนตอนที่ลูกชายดู SpongeBob อะ มันก็ไม่ใช่แบบเป็นการ์ตูนโลกสวยเหมือนกันนะ มันก็มีหลาย ๆ อย่างที่แบบว่า พ่อแม่ก็จะแบบ เอ๊ะ อะไร อย่างเงี้ย ใช่ไหม คะ? เออ แต่เราก็ต้อง ก็ต้องบอกลูกว่า จริง ๆ มันดีหรือไม่ดี อะไรอย่างเงี้ย อืม ๆ
ค่ะ อือ อา ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ เออ ใช่ จริง ๆ คือเราว่า พ็อยนต์มันก็คือเราอะ ต้อง ต้อง ไม่ควรปล่อยให้ลูกดูคนเดียว นาน ๆ หรือ ใช่ ดูด้วยกัน พูดคุยกันในระหว่างที่ เพราะจริง ๆ แล้วการดู ทีวี อะ มันก็คือการสื่อสารทางเดียวเหมือนกันน่ะ เหมือนลูกเรารับอย่างเดียวเลย อะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเรานั่งอยู่ด้วยอะ มันก็มีการสื่อสารเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ลูก เขาได้คิดต่อ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ใช่ อยู่ด้วยกันเนาะ ดูด้วยกัน ใช่ไหมคะ? อืม อือ ๆ จริง อืม ใช่ อืม อือ ๆ เออ แล้ว แล้วการนั่ง นั่งดูหนัง ดูทีวีด้วยกันเนี่ย มัน มันเหมือนการแบบสานสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะคุณบ้าน ใช้เวลาด้วยกัน เอนจอยด้วยกันเนี่ย นั่งคุย นั่งดูทีวีด้วยกันเนี่ย เหมือนมันทำให้ความสัมพันธ์มันแน่นแฟ้นขึ้นด้วยนะ คุณบ้านคิดไหม?
อืม อา ใช่ ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ เออ เห็นด้วยเลยค่ะ เห็นด้วยเลย เพราะว่าลูกของบ้านเนี้ย เขาก็ชอบถ้าแบบว่า คืนวันศุกร์เสาร์ อะไรอย่างเงี้ย จะรู้แล้วว่าเป็น movie night อืม เขาก็จะแบบตื่นเต้น ใช่ เขาก็จะแบบรีบกินข้าว รีบอาบน้ำ รีบทำ ทุกอย่าง ใช่ เพื่อที่จะได้แบบมานั่งกินพ็อปคอร์น ดู movie night กับคุณพ่อคุณแม่ อย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม อืม อืม อืม ใช่ไหม? อา <chuckles> เออ ดี ๆ อืม ๆ อา ๆ อืม คุณพ่อก็จอยด้วยใช่ไหมคะ? คุณพ่อก็โอเคที่จะดูหนังด้วยกัน อา ว่าแบบนี้ดี แบบนี้ดี อืม เพราะว่าไม่นานเดี๋ยวเด็กก็จะโตนะ เออ ก็จะแบบ เพราะว่าคิดว่า เพราะถ้าเด็กโตแล้ว อย่างเงี้ย ก็จะใช้เวลากับพ่อแม่น้อยลง อย่างเงี้ย
ใช่ คุณพ่อเขา AK อา ค่ะ คุณพ่อเขาก็ชอบดู หนังเด็ก อะไรนะคะ? ค่ะ

อืม เก่งมากเลยค่ะ เพราะทางนี้ก็คิดอยู่เหมือนกันว่า ถ้ามีโอกาสเนี่ยอาจจะแบบสักแบบ Pre-school ปีหน้า หรือ kindergarten เนี่ย ก็อยากจะไปอยู่ที่ไทย ให้เขาได้มีพื้นฐาน เออ แล้วเรามาต่อยอดเอง อย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม อือ ๆ ๆ อือ อืม ใช่ ๆ อือ ฮึ ใช่ ค่ะ เพราะ เรา ถ้าเราสอนภาษาลูก ลูกชายเอง ลำบากมาก เหมือน เขาจะแบบ ไม่พูดอะ อะไรอย่างเงี้ย จะพูดภาษาอังกฤษ เข้าใจ แต่เราจะพูดภาษาอังกฤษ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ อา ใช่ อืม ค่ะ ค่ะ อืม จริง ๆ นี่ การดูหนังไทยหรือ อะไรอย่างเงี้ย การ์ตูนไทยเนี่ย ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกัน ใช่ไหมคะ?
อืม งั้นแหละ อือฮึ ใช่ ช่วยได้ค่ะ จริง เหมือน เหมือนเราตอนที่เราเรียนภาษาอังกฤษ ใช่ไหม เราก็ฟังได้ ดูหนังมา มาจากหนัง มาจาก เพลง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ ดังนั้น ดังนั้นลูก ๆ เราก็พยายามให้ฟัง หรือว่าดูหนังไทยที่มันพูดไทย ไรอย่างเงี้ย
อืม ค่ะ เออ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ แล้วมีการ์ตูนไทย แบบว่าของไทยเลยไหมคะ? ที่แบบว่าลูกคนหมวก ชอบ ดู อย่างเงี้ย
การ์ตูนของไทย อืม หมวกไม่ชอบการ์ตูน ท เอ่อ ลูกไม่ค่อย ไม่ค่อยชอบการ์ตูนไทยอะนะ เพราะว่ามันทำเหมือนเป็นแบบโลกสวยเกินไปอะ มันไม่สนุก
อ๋อ อืม อืม ค่ะ
แต่ว่า แต่ว่าการ์ตูน ของอเมริกาที่เขาเอามาเป็นพากย์ เสียงไทยเนี่ย เยอะนะคะคุณบ้าน ลอง หาดู เพราะว่า
อ๋อ
อย่าง อย่างลูกชายเคยดูนินจาเต่า <chuckles>
อ๋อ! อุ๊ย ลูกชายชอบมากค่ะ นินจาเต่า รอบ อืม
ชอบไหม? เออ นินจาเต่า มีภาษาไทยแล้ว มีภาษา ต ภาษาไทยตลอด อา ลองหาดู
โอ้ ดีเลย เพราะลูกชายชอบมาก นินจาเต่า อืม สงสัยต้องไป ซื้อ มาดูแล้ว
อา ๆ อันเนี้ยคือ <laughs> เด็กชายทุก คน ต้องได้ผ่านนินจาเต่า
อืม ดีเลยค่ะ
ดูจนจบ มาเหมือนกัน เนี่ยค่ะ ใช่
อืม โอ้โฮ เป็น เป็นอีกความคิดเลยว่า เออ เราก็ลืมไปเลยว่า เออ เราควรให้ลูกดูแบบหนังภาษา ไทย เขาก็จะได้ภาษาไทยด้วย แบบได้ ทั้งภาษา ได้ทั้งความสนุก อย่างเงี้ยค่ะ
นั่นแหละ ด ดู ภาษาให้ลูก อะฮะ อืม ๆ ค่ะ มันช่วยได้ จ อะฮะ ใช่ ใช่ ถ้า เพราะว่าถ้าแถวนั้น คือไม่ได้มีสังคมคนไทยหรือเพื่อนเด็ก ๆ ที่เป็นคนไทยด้วย น้อง เด็ก ๆ จะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้พูดไง มันก็จะไม่ค่อยได้เรียนรู้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ไหมคะ เราก็ไม่อยากให้ลูกทิ้งภาษาเนาะ ภาษาเรา
อือฮึ อา อา ใช่ ใช่ เออ ค่ะ จริง ๆ ตอน แรกอะ เราอะเคยพาเขากลับไปอยู่ไทย 3 เดือน เขาเริ่มพูดแล้วนะ แต่พอกลับ พอ 3 เดือน แล้วก็กลับมาอยู่เมกา อย่างเงี้ยค่ะ แล้วไปโรงเรียน คราวนี้ไปโรงเรียนน่ะ ก็ครูภาษาอังกฤษยาวเลย ไม่ภาษาไทยกับแม่แล้ว อืม
อะฮะ อา อะฮะ เขาไม่พูดนะ เออ ๆ เออ เออ อืม เพราะว่าไง เขาไม่มีสิ่งแวดล้อมให้เขาพูดด้วยไงคุณบ้าน ใช่ไหมล่ะ อา อย่างน้อยถึงเขาพูดไม่ได้ เหมือนที่หมวกว่าแหละ คือให้เขาฟัง ฟังไปเรื่อย ๆ พอ พอสักวันหนึ่งเขาย้ายกลับมาเมืองไทยอะ มันจะช่วยเขาให้เรียนภาษาไทยได้เร็วมากเลย พูดได้ภายในแบบ อาทิตย์ 2 อาทิตย์ เงี้ย
อา ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม อืม เห็นด้วย โอ้ ดีเลยค่ะ โอ้ เนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่ พรุ่งนี้เลย ได้ค่ะ ขอบคุณ มากค่ะคุณหมวก
อืม นะ ไปลองดูนะ อา ๆ ๆ ค่ะ ขอบคุณนะคะที่มานั่งคุยกัน แชร์ประสบการณ์เนี่ย สนุกมากเลย
อืม ยินดีมากเลยค่ะ เนี่ยจะได้แบบว่า เออ ไปหาการ์ตูนภาษาไทยหรืออานิเมะที่ ชื่ออะไรนะคะ? ขออีกที หนึ่งค่ะ คุณ คุณหมวก จิบ
นะคะ อะ อา ๆ นะ ไปลองนะ Ghibli อา Ghibli Studio
Ghibli Studio โอ เค
อา หรือสะ คือ อา นะ ลองดูนะคะ เดี๋ยววันหลัง เดี๋ยวมาบอกรายการใหม่ ชื่อใหม่ ก็ได้ เดี๋ยวถ้า ถ้า เดี๋ยวโทรหากันอีกเนาะ
ได้

อ๋อ ของครอบครัวเหรอคะ? เดี๋ยวขอคิดก่อน ถ้า ถ้าเป็นหนังนี่อาจจะหลายแนวเลย 3 คน 3 แบบ แต่ว่าถ้าเป็นซีรีส์นี่คือพยายามจะดูด้วยกัน เพราะว่า เพราะว่าที่บ้านนี่ชอบ ชอบเล่นเกม ใช่ไหมคะ แล้วทีนี้มันมีซีรีส์อันหนึ่งเป็น Base on game ก็คือ Fall out
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม
ทั้ง ทั้งพ่อทั้งลูกเล่นเกม Fall out แล้วก็พยายาม จะ ให้แม่ไปเล่นด้วย เออ แม่ก็ไปเล่นด้วยนิด หนึ่ง อย่าง ก็เลย ก็ เลยรู้เรื่อง อา ใช่ ทีนี้พอ พอมีซีรีส์นี้ออกมา อ่า ทุกคนก็มานั่งดู ด้วย กัน อย่างเงี้ย ก็ ก็ใช้เวลาด้วยกัน เพราะว่าลูกเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วไง บางครั้งมันก็จะแบบ คุยยาก หน่อยที่จะหาอะไรที่เหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ อืม โอ้โฮ เก่งเลยค่ะคุณแม่ อืม ค่ะ อืม อือ อา ค่ะ อืม
แต่ แต่ดีที่มันมีซีรีส์ตัวนี้ ทุกคน เออ มานั่งรอดูด้วยกัน อย่างเงี้ย อืม ค่ะ
อืม ค่ะ ๆ โอ้โฮ น่ารักจังเลย เป็นครอบครัวน่ารักมากเลย คุณแม่เล่นเกมด้วยอะ เก่งจัง เออ
<chuckles> เออ <chuckles> ต้อง ต้องพยายามไง เพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวในบ้าน แล้วทีนี้ทั้งลูกชาย ทั้งพ่อ อะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีกิจกรรมของเขาเอง ถ้าเราแปลกแยกไม่พยายาม ไรงี้ ก็เหมือนแบบแม่ไม่มีส่วนร่วมเลย อะไรอย่างงี้ไง ใช่เปล่า
อืม อืม อา เออ อ๋อ ใช่ ถูกเลยค่ะ ตอนนี้ลูกกับพ่อนี่เขาแท็กทีมกันแบบ Monster Truck อะไรพวกเนี้ย เกม อะไรอย่างเงี้ย อือ
เป็นไง? <chuckles> เออ นี่ขนาดแค่ 4 ขวบนะคุณบ้าน ถ้าเป็นแบบโตกว่านี้ก็จะลืม เลย แม่อยู่นี่นะคะคุณลูก กับคุณสามี
เออ โอ้โฮ ค่ะ แต่เหมือนลูกบ้านอะยังเล็กอยู่ ถ้าเป็น Movie อย่างเงี้ย ส่วนใหญ่ก็ เราจะมี เอ่อ ที่ดู กันมาประจำทุกปี ก็คือเป็นช่วงคริสต์มาส อย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเป็น The Grinch กับ Home Alone
เออ อืม อือ ๆ อือ ๆ ค่ะ อ๋อ ค คลาสสิกมากเลย <chuckles>
เออ เออ เพราะอันเนี้ยบ้านชอบด้วย เพราะบ้านเองอะก็ดู Home Alone มาตั้งแต่เด็ก ๆ เลยอะ ถูก ใช่ ดูจนจำได้ เราก็แบบชอบ เราก็อยากให้ลูกชอบเหมือนเราด้วย อะไรอย่างเงี้ย อืม แล้วก็
อือ ๆ อือ ตั้งแต่เด็กใช่ไหม? ใช่ ๆ จริง จริง อือ ๆ นี้ นี่คุณบ้านต้องไปลองนั่นแล้วนะ เอ่อ อานิเมะของ Ghibli Studio คุณบ้านลองไปเซิร์ชดูนะ เป็น เป็นอะไรที่ดีมาก เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดี เป็น เป็น เอ่อ เนื้อเรื่องที่แบบจินนะจะ จินตนาการแบบดีมาก ภาพสวย อืม โดยเฉพาะเรื่อง เอ่อ เด็ก ๆ ค อย่างลูกชายสมัย นี้ เขาชอบ Totoro เป็นเรื่อง ของแมวยักษ์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา ค่ะ เป็น อะไรคะ? ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณ บ้าน
สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมวกเป็นยังไงบ้างคะ?
ดีค่ะ ๆ สบายดีอยู่บ้าน ธรรมดา ดูหนัง ฟังเพลง แล้วที่บ้านล่ะคะ?
อืม เช่นกันเลยค่ะ ปกติวันนี้ก็ เอ่อ เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาด้วย ฝนตก ไม่ได้ออกไปไหนเลย ก็อยู่บ้านดูหนังกันในครอบครัว อย่างเงี้ยค่ะ ใช่
อืม ฮึ! ดี ๆ เออ ชอบดูหนัง กับครอบ ครัว โอ้โฮ ดีค่ะ หนัง ประเภทไหนคะเนี่ย?
ใช่ ค่ะ ใช่ อืม ถ้ามีลูกอยู่ด้วยเนี่ย ก็จะต้องเป็นแบบหนังที่เหมาะสำหรับเด็กนิดหนึ่ง ถ้า ตอนนี้นี่ลูกก็คือดู PAW Patrol ไปแล้ว 108 รอบ <chuckles>
อืม อันไหนคะ? เรื่องอะไรนะ? เดี๋ยวไม่เคยได้ยินเลย กา
เรื่อง PAW Patrol ค่ะ เป็นการ์ตูนเด็กอะค่ะ PAW Patrol
อ๋อ ๆ ๆ เคย ๆ เหมือนเคยได้ดู เป็นสัตว์เลี้ยงหรือเปล่า? มัน เป็น สัตว์ ที่เราแบบ เป็น Pikachu อา ๆ ๆ
อ่า เหมือนมันเป็นแบบ มันเป็น มันเป็นหมาที่ อะไรล่ะ คะ? เอ่อ เป็นหมาที่แบบว่า ใช่ ๆ ค่ะ เป็นแบบหมาที่ดูแลเมือง เออ เราว่าน่าจะเป็นเด็กหลาย ๆ คนน่าจะชอบเรื่องเนี้ย อืม
rescue เหรอ? เหมือน เหมือนลูก ชาย เคยดู <laughs> เออ ลูกชาย ลูกชายตอนนี้ก็โตแล้ว แต่สมัยก่อนก็ต้อง ต้องนั่งดูด้วย นั่งดู Ben10 นั่งดู Pet Patrol นั่งดูอะไรอะ SpongeBob อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ อืม อา อืม ค่ะ ใช่ จริง ๆ อะ เราว่าเด็กอะเราต้องนั่งดูกับเขานะ เพราะบางอย่างอะมันมีบางตอนที่เราต้องคอยสอนเขาเองค่ะ เพราะบางเรื่อง เขาก็ แบบอาจจะมีในเรื่องของ อาจจะไม่ใช่คำหยาบหรอก แต่ว่าบริบทอะ บาง ทีเขาไม่เข้าใจ อย่างเงี้ย เออ ใช่ ใช่ค่ะ แม้แต่ว่าเหมือนล่าสุดอะมันมี drama เรื่อง เอ่อ Peppa Pig อะค่ะ คุณหมวกเคยได้ยินไหม? การ์ตูน Peppa Pig อะ?
ดู ไป ร้อยแปด รอบ อะไรอย่างเงี้ย อืม ใช่ ใช่ อืม ๆ เออ อาจจะ ก็ แหลมหน่อย อย่างงี้เปล่าคะ? อืม อือ ๆ เกิดไรขึ้น? อ เคย เคย เคยดูเรื่องนี้ แต่ไม่รู้ว่ามี drama อะไรเหรอคะ?

อืม อันนี้คือดูได้ตามแบบ แพลตฟอร์มสตรีมมิงทั่วไป หรือว่ายูทูบคะ?
เนื้อเรื่องแบบ ได้ ๆ ออนไลน์ ในเว็บออนไลน์ทุกอย่างที่แบบว่าเซิร์ชดูในหนัง อะไรเงี้ยค่ะ มี เพราะว่ามันเป็น ส เอ่อ อานิเมะที่ออกมานานแล้ว 20 ปี อะไรงี้ แต่ว่ามันยังคลาสสิค มัน มันดี มากเลย
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อันนี้คือเป็นแบบว่าภาษาอะไรคะ ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ?
อืม ต้อง ต้อง มัน มันเลือกได้เลยค่ะ เพราะว่า มัน มันจะมีทั้ง อา dub ในภาษาอังกฤษ แล้วก็มี dub ในภาษา ไทยด้วย อะไรอย่างเงี้ย มีออริจินัล ญี่ปุ่นด้วย ดี ดีมาก อืม ก็ ต้องลองนะคะ คือตอน ตอนที่ลูกชายอยู่อเมกาน่ะ ให้ ให้พูดภาษาไทยเขาจะไม่ค่อย พูด เพราะ มีคนไทยคนเดียวคือแม่ นี่ค่ะ ให้ ให้เรียนใน ให้เรียนในอานิเมะเลยค่ะคุณบ้าน ให้ ให้ดูอานิเมะ เป็นภาษา ไทยได้
โอ้ ดีเลย ค่ะ อืม อืม โอ้ โอ้โฮ อย่างนี้ต้องไปลองแล้ว ค่ะ ค่ะ อา อา เหมือนกันเลยค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม น่าสนใจมาก เพราะว่า
อืม ลองดูนะ แล้ว เนื้อเรื่อง ดีมาก
อืม นอกจากจะแบบช่วยแบบเวลาว่างแล้วเนี่ย ยังแบบช่วยให้ลูกได้เรียนภาษาไทยด้วย เพราะว่าทางนี้เนี่ยพยายามพูด ก็คือพอลูกเขาพูดภาษาอังกฤษกลับมาอะ เราก็ภาษาอังกฤษกลับไปกับเขาโดยอัตโนมัติเลยอะ ก็เลย ลืม เออ แล้วตอน นี้ลูกของคุณหมวกเนี้ยพูดภาษาไทยได้ไหมคะ?
อืม จริง จริงค่ะ อือฮึ อา <chuckles> เป็น ๆ คุณบ้าน เป็น ได้ค่ะ เพราะว่าย้ายกลับมาที่เมือง ไทยตอน ตอนเข้า อนุ บาล ตอนแรกเขาก็จะไม่พูดไทย คือ คือแม่พูดไทยด้วยเขาก็เข้าใจนะ เข้า ฟังเข้าใจ แม่ พ เขาก็เข้าใจ แต่เขาจะบอกภาษาอังกฤษ เขาไม่เคยพูดภาษาไทย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เขาเข้าใจทุกอย่างที่เราพูด เออ แต่ แต่พอย้ายมาเมืองไทยปุ๊บ มันเหมือนเขาโดนแบบบังคับให้พูดกับญาติกับเพื่อน อะไรเงี้ย เขาก็เลยได้พูด ทีนี้เขาก็เลยเป็นแบบ bilingual เลย ทั้ง ทั้งไทยทั้งอังกฤษ อย่างเงี้ย มันก็จะ เออ ช่วยได้ อือ แต่ก่อน แต่ก่อนจะเมืองไทยต้องดูหนังไงคุณบ้าน เหมือน เหมือนที่บอกนะ ปู ปูไว้ เลย <chuckles>
อืม ค่ะ ค่ะ ๆ ค่ะ โอ้โฮ เหมือนกันเลยค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ ๆ อืม อ๋อ ดีเลยค่ะ แล้ว ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม แล้วเขากลับไปอยู่ไทยกี่เดือนคะ ถึงแบบพูดไทยได้อะค่ะ?
อืม ไม่นานนะ ไม่นาน อาทิตย์สอง อาทิตย์ก็เริ่มพูดไทยแล้ว ถึงจะมีสำเนียงฝรั่งหน่อย เออ
อืม อ้อ เหรอคะ? โอ้ ดีมาก แต่ ค บ้านอะ เคย ค่ะ
เพราะ เพราะว่าเหมือนเรา คุยกับเขา ตลอดไง คุณบ้านต้องคุยกับเขาตลอดนะ ถึงเขาจะไม่ตอบก็ตาม อืม
อืม ค่ะ อ๋อ โอ๊ย ต้อง ต้องคอยบอกตัวเอง ต้องคุยตลอด ๆ ๆ ไม่พูด อืม
ใช่ ๆ บางครั้งเราก็ลืมไง เพราะ เพราะรอบตัวเรามีแต่คนพูดภาษาอังกฤษ ใช่ไหม
ใช่ ๆ แล้วก็เนี่ย คงต้องแบบเริ่มให้เขาดูแบบการ์ตูนภาษาไทย อะไรเงี้ย มากขึ้นด้วย อืม
อือ อืม อืม ใช่ ใช่ ใช่ แต่เขาพูดไม่ได้อย่างน้อยเขาก็ฟังรู้เรื่อง เวลาที่จำเป็นที่ต้องพูดจริง ๆ มันก็อาจจะแบบง่าย คุณ บ้าน
เพราะว่า ค่ะ อืม 4 ขวบนี่ยังทันใช่ไหมคะ?
อา ต้อง ลองดู นะ ทัน ทันค่ะ ยังได้อยู่ เปิดเพลง เอ๊ย เปิด เปิดอานิเมะนี่แหละน่าจะโอเคกว่า หรือไม่ อานิเมะสั้น ๆ ที่เขา ดูตอนนี้ ใช่ไหม อาจจะมีเป็น dub ภาษา ไทยแล้ว ด้วย ลองหาดู
อืม อา อืม ค่ะ อืม แล้วตอนนี้เขาไปอยู่ที่เมืองไทยนี่คือ เขาอ่านออกเขียนได้เลยไหมคะ หรือว่าพูดได้อย่างเดียว?
ช่วยได้ จ เพราะว่าจบ จบ ป. 6 ที่นี่ จบ ป. 6 ที่นี่ก็เลยอ่านออกเขียนได้ ใช่ แต่ว่าตอนนี้คือไฮสกูล ของอเมริกา ก็เลย ได้ทั้ง 2 ฝั่งก็เออดีสำหรับเขา แต่น้อย ๆ ภาษาไทยเขาได้ ป. 6 ก็ยังดี อะไรอย่างเงี้ย
อืม โอ้โฮ เก่งมากเลยค่ะ อืม

อืม ใช่
ดังนี้จึง ช่วงเนี้ยเป็น ช่วงที่ดีที่สุด
อืม ใช่เลยค่ะ
ที่เราจะใช้เวลาร่วมกัน
ใช่ เห็นด้วยเลยค่ะ แล้วก็เหมือนเราก็คอยได้สอนลูกด้วยในระหว่างที่ดูการ์ตูน หรือ ดู หนัง อะไรเนี้ย อะไรดี อะไรไม่ดี อะไรเงี้ยค่ะ อืม คุณ คุณพ่อคุณแม่ก็ได้พักด้วยในระหว่างที่นั่งดูหนังด้วยกัน
อือ ใช่ไหมคะ? อืม ใช่ อือ ๆ ๆ ใช่ อืม ใช่ อืม แล้ว แล้วถ้าวันไหนแบบว่า ลูกดู หนังด้วย คุณ คุณบ้านกับสามีเนี่ยชอบดูหนังแบบไหนเหรอคะ ถ้าแบบ เออ ดูหนังกันเอง 2 คน อะไรเงี้ย?
โอ้โฮ จริง ๆ อะ บ้านกับสามีนี่ดูหนังคนละแนวเลยค่ะ สามีนี่จะชอบดูแบบไซไฟ แบบ Avengers หรือไม่ก็เป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นแบบคอเมดี คอเมดีอเมริกันน่ะ ซึ่งเราไม่เข้าใจอะ <chuckles>
เหรอคะ ยังไง? อ๋อ เออ ๆ ๆ แอกชัน เหรอคะ? อ๋อ คือเราก็ไม่เก็ตเนาะ เราไม่ เก็ตใช่ไหมบางครั้ง?
ใช่ ใช่ บางทีแบบเราว่า คอเมดีอเมริกันมันแบบไม่ <tsk> เก็ตอะ มันตลกตรง ใช่ค่ะ เหมือนบางเรื่องก็แบบ "หือ อะไรวะ? อิหยังวะ?" อะไรอย่างเงี้ย เออ แต่เราอะจะชอบดูหนังแบบ based on true story, documentary ดูแบบ สอบสวน สอบสวน เออ อะไรประมาณนั้น ใช่ แต่ว่าถ้ามาดูด้วยกันมัน ก็ จะมีเรื่อง อา ใช่ค่ะ
มัน มันตลกตรงไหนรู้เปล่า? <chuckles> เออ เออ ตลกตรงไหน วะ? อ๋อ อืม ๆ ๆ ๆ drama อย่างงี้ใช่ไหมคะ? อะไรที่แบบเรื่องจริงของชีวิต เออ อือฮึ โอ้ ต่างกันมากเลยนะคุณบ้าน สา สามีหมวกจะเหมือนคุณบ้าน ชอบแบบ ฮิสทรี drama อะไรที่ต้องมานั่งคิด <laughs>
เหรอคะ? อืม
แต่หมวกชอบ แอคชัน ไซไฟ อะไรแบบ อ เอาแบบเบา ๆ อะไรอย่างเงี้ย เออ
อา อืม ใช่ แต่ว่าพอมา เราก็มีค่ะ มีหนังที่แบบว่า ส เอ่อ มานั่งดูด้วยกัน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบกลาง ๆ มาหน่อย เป็นแนวแบบ อา ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ เหมือนก็ ต "เออ เรื่องนี้เธอโอเคไหม?" เรื่อง แต่จริง ๆ อะสามีเขาก็ไม่ค่อยเรื่องมากหรอกค่ะ เขาก็ดูได้หมดแหละ อืม ใช่ค่ะ แต่ว่าเขาขออย่างเดียวว่าถ้าเวลาดูหนังอะ เขาขอให้เราวางโทรศัพท์ หรือว่าทุกอย่างอะ เพราะเขาบอกว่า เขาไม่ชอบเวลาที่คนดูหนังแล้วแบบทำอย่างอื่นไปด้วย อย่างเงี้ย
อือ ๆ อา compromise ใช่ไหม? ประนีประนอมกัน อือ ๆ อืม ๆ ก็ดี วิธีนี้ ค่ะ <laughs> จริง <chuckles> จริง อืม จริง มาชวนดูหนังแล้วจะมานั่งขี่มือถือไม่ได้นะคุณบ้าน
เออ บ้านเนี่ย ชอบ คือบางทีอะ พอหนัง ที่ มัน เราไม่อินอะ เราก็จะแบบหมดอารมณ์ดู แล้วไง คะ เบื่อ ใช่ แต่ว่าก็ไม่อยากให้เขาหยุดดูไปกับเรา อย่างเงี้ย เราก็ งั้นก็ ทำอย่างอื่นไป ด้วยแล้วกันระหว่างนั่งดู แต่ เขาบอกว่า "ไม่ได้! ต้องดู ต้องดูด้วยกัน" ไรเงี้ย เราก็ต้องแบบ อา ใช่ เราต้องดูให้จบ อย่างเงี้ยค่ะ อืม
ไม่ได้ ๆ <chuckles> อ๋อ เบื่อใช่เปล่า? เออ เออ ๆ <chuckles> ไม่ได้ ต้องทนดูด้วยกัน <chuckles> เออ เออ ๆ ก็เข้า ใจ เข้าใจ เข้าใจทั้ง 2 ฝ่ายเลยนะ ฝ่ายเราก็แบบ เบื่อ มันไม่สนุก แต่เราก็ต้องนั่งทน นั่งทนแล้วเรา เราดูอย่างอื่นด้วยได้ไหม อันนี้เข้าใจ แต่ก็เข้าใจสามี ด้วยว่า "อะไร มาใช้เวลาด้วยกันทำไม ทำไมแยกตัวล่ะ?" อะไรอย่างเงี้ย เออ ก็เข้าใจ ทั้ง 2 ฝ่าย อือฮึ
เออ เออ อืม อา ค่ะ แล้วคุณบ้านนี่มีหนังเรื่องไหนที่เป็นแบบว่า เฟเวอริต ของครอบครัวไหมคะ? ที่แบบเป็นแบบ tradition ดูประจำ อะไรเงี้ย
ใช่ไหม อืม